É não, é é angustiante, porque tu vê, tu pensa que está todo mundo do planeta dormindo, e tu deveria estar dormindo, porque tu tem um compromisso no outro dia e tu está ali, acordada, e ele não aparece, o sono, é bem complexo, sabe. E eu fico por causa dessa experiência que eu estou tendo, eu fico mais solidária ainda em relação às pessoas que têm problema de insônia, porque é um negócio complexo. Mas assim, a tua dica foi boa, eu vou pensar música
Uhum. Uhum. Sim.
e e eu estava pensando, por isso que eu te falei, desse negócio desses remedinhos naturais, que, ah, tu falou até o nome, que eu não sei, para procurar, porque, de repente, isso também pode ajudar, eu não sei. Pode ser que ajude.
Aham. Pode. Alguma coisa você tem que buscar, porque isso pode desgastar mais, viu, pode te dar uma ansiedade maior. Com o passar do tempo
Uhum. É.
pode piorar. Você pode vir a ter enxaqueca, alguma coisa assim, por falta de sono, de um sono reparador.
É, pode. É, e eu não durmo de dia, viu.
Porque você disse que você sempre dormiu bem, desde criança.
Sempre, meu orgu É, desde criança, dormiu muito. Agora nem tan
Então agora sem problema, sem estresse, a família tudo bem toda bem
Hum.
tudo tranquilo, saúde. Não era para estar acontecendo.
É. Não, não era. É por por isso que causou mais estranheza, sabe.
Então pode ser que essa mudança é uma coisa que meio seu subconsciente pegando peças.
É, às vezes tem isso.
Aí você faz de volta, você devolve, ou essa coisa, fazer alguma técnica de respiração
É.
sabe, uma meditação. Uma coisa também que nã não precise fazer no quarto, para você não atrapalhar seu marido, né.
É, vou